あの、実はちょっとここ最近悩んでることがありまして、ちょっとね、お話を聞いていただいた上で、もしアドバイスとかがあれば、いただけると助かるんですけれども、いいでしょうか？
はい。 はい、どうぞ、どうしましたか？
はい、あの、実は私の両親のことなんですけれども、もうほんと、今両親ともに65を超えてきまして、やっぱね、昔だったら普通にできていたこととかも、ちょっとこう見てると危なっかしくなったりとか、あと、今年の年明けすぐぐらいに、父の方がね、ちょっとこう心臓関係の大きな手術をしまして、まあ、ね、やっぱちょっと、うんうん、それの回復とかで、はい、ちょっとね、手助けをしなきゃいけないなっていうので、結構頻繁にね、こう家行って手伝ったりとかもしてるんですけれども、まあ、多分、ちょっとそれほど遠くない将来にね、やっぱり両親それぞれのこう介護とか、そういったものもやっぱ始まってくると思うんですよ。そうなった時にこう、自分がどういうことをすればいいのかなとかね、あとはどういう制度とかがあるのかな、なんてちょっと悩んでて、いろいろと考えてて、なんかね、アドバイスとかあれば、ぜひ、あの、お聞かせいただけると助かるんですけど、いいでしょうか？
うん。 はい。 はい。 あら、それは ご心配ですね。 うん。 うん。 はいはい。 うん。 うん。 ああ、もちろん私でお力になれれば、はい。なんか今一番不安なことって何ですか？
あ、ありがとう そうですね、ま、そもそも先行きがわからないことですかね、やっぱり、その、父も母も、父の方は今年の、その、年明けに手術をして、母の方も去年のね、去年の、そうですね、秋ぐらいにちょっと手首の方の手術とかをしてるので、ま、こういったところからね、ちょっとずつ、こう、痛みとか古傷みたいになっていて、ま、普段の生活ができなくなったりとか、結構急にね、やっぱり、こう、もう介護が必要なレベルまで、こう、生活がね、難しくなるっていうことも聞いたことがあったので、そうなってしまったら、すぐに、こう、自分の方でもね、対応ができるかなとか、なんか、そういう不安がやっぱり大きいですかね。
うん。 うん。 うん。 うん。 はいはい。 はあ、なるほど、じゃあ、あの、今は具体的な問題に対処する段階っていうよりは、その前の、もしかしたら何かが起こるかもしれないなと思ってるっていう状態なんですね。
うん。 そうですね、まあ、実際に、ま、通院とかね、ちょっと、こう、ね、病気の手術とかをして、不自由になってるところの買い物とかの手伝い、そういった、まあ、ちょっと、まあ、介護の入り口みたいなことはやってるんですけれども、まだ本格的に始まってはいないかなってところなんですよ。
うん。 はい。 あ、そうなんですね。今そうですね。じゃあ、こういった初めのうちに気づけて、素晴らしいですね。お考えを始められて。
はい。 そうですね。でもやっぱりね、いわゆる介護の一番入り口だったとしても、まあ、結構ね、気を使ったりとか、ま、買い物とか、病院の付き添いとかね、いろいろとやることもあるので、ああ、これからもっと年をとってね、場合によっては意思疎通も難しくなったらどうしようとか、ちょっとこう、あの、ま、両親の子供がですね、あの、僕ひとりっ子なので
うん。 うん。 うん。 うーん。 あ、ひとりっ子なんですね。
ええ、1人で全部できるのかな、なんてね、もう今の時点で結構不安を感じちゃってるんですよね。
あ。 確かに。今、その、お手伝いに行かれてるのもじゃあ、ご自分だけで、お父様とかお母様は何ておっしゃってますか？もうありがとうって感謝されてるのか、いや、大丈夫だよ、もうそんなに来なくても大丈夫だよって言ってるのか。
うん。 まあ、ほんとにね、やってもらえる分には助かるけれども、あの、自分も結婚して家を出てるので、あの、無理してこなくていいよと、あの、そっちの生活優先にしてくれていいよとは言ってるんですけど、まあ、ね、やっぱり心臓手術したりとか、まあ、これから冬の寒い時期になってくるので、あんまり無理はさせられないななんて、ちょっとね、いろいろと気がかりなところも多くて、まあ、大体そうですね、月に数回はやっぱりちょっと戻って、こう様子を見たりとかする感じになってますね。
うん。 うん。 うんうん。 うん。 うん。 うん。 うん。 いや、もう素晴らしい、もうほんと世間のモデルになるような孝行息子ですね。そんな
いや、それでもいえいえ、そんなことはないです、全然もう。
いや、ほんとに。月に数回帰ってるなんて、あの、娘さんのケースでね、月に数回帰ってるってお話はね、多分に聞きますけれども、いや、なかなか息子さんね、そんな、あの、具体的な問題が発生してるわけでもない段階で、ちゃんと月に数回帰ってあの、ご家族のサポートをされてるなんて、ほんと素晴らしいと思います。
うんうん。 あ、ありがとうございます。でも、まあ、ほんとにやっぱり月数回に戻るぐらいのスパンで帰ってても、やっぱりこう親の、ね、老いのスピードってかなり速くなってきたな、なんてこう感じるんですよ。これまでだったらね、こうスムーズに登ってた階段とかもほんとに1回ちょっと休憩を入れて登るようになってたりとか
うん。 ああ。 うん。 いやすいや心臓系だとね、そういったことが起こりますよね。ほんとに。うん。
そうなんです。ほんとにもうね、す背中も一気に曲がっちゃって、とかね、やっぱそういう負担もあるので、今のところ仕事が完全に在宅なので、ちょっとこう合間を見たりとかね、あの、仕事がそこまで忙しくない日とかを見計らって、こうたまに行ったりとかしてるんですけど、まあ、でも、ね、これ以上ちょっと忙しくなったりとかね、ま、それこそ施設とか、あの、定期的なほんとに病院の通院とかが必要になってきたってなったら、いや、対応しきれるのかななんていうね、ちょっと、不安というか心配もやっぱり大きいんですよね。
ええ。 はい。 ええ。 はい。 ああ。 いや、そうですね。でもあの、実際にね、あの、素晴らしい点は、その、ご両親とその、顔を合わせる機会が多いことですよね。で
うんうん。 ああ、そうですね、はい。
うん。ご両親のからは、この先どうしていこうと思ってるとか、こんな感じで過ごそうと思ってるんだみたいな、その中長期的な、あの、どうしようと思ってるみたいな話し合いとかはされたことありますか？
そうですね、まあ、今ほど、うちの両親がね、高齢し化してる前の段階で、あの、僕から見た祖母。祖父母の方のね、介護とか、そういったこともやっていたんですよ。だから、まあ、自分たちが送る立場でもあったのを思い出していて、やっぱり、あの、ま、無理せずにね、ま、難しくなったら施設とかやっぱ誰かの手を頼るっていうのも、あの、必要になってくるよねっていう風に、あの、両親の方でもちょっと心構えというか、少しずつこの地元のところとかでね、そういったものがないかっていうのは、こう探してたりとかっていうのはするらしいですね。
うう。 うん。 うん。 ふん、うん。 うん。 あ、そうですか。そしたら、もう、ごしあの、ご両親の方で、そういった、すあの、公的なあの、手助けとか、さ地域のサービスとかにアクセスすることが、もう十分できるような準備が整いつつあるってことは、すあ、もうほんとに安心材料ですね。
うん。 そうですね、ほんと1つそういったこう、外部の手が入ったりとかね、第三者によって、まあ、介護とかの補助をされることについて、今のところ嫌悪感とかね、嫌だっていう気持ちがないところは、ほんとに助かってますね。
うん。 うん。 うん。ないんだったら、あ、それは安心ですよ。もうそこにね、もし嫌悪感があったり、あんまりね、助けを借りたくないんだなんて言ってたりすると、介護のね、難易度が一気に上がる可能性がありますから。
うんうん。 ええ、そうですよね。
そこら辺の了解がお互いに取れてるだけで、もう、ものすごくスムーズに進むじゃないですか。
確かに。そこがあるだけでも、やっぱり他のね、やっぱ苦労されてるっていうところの方々の、ちょっと問題とかは起きづらくなりますかね。
うん。 うん。 うんうんうん。いや、本当に話し合いが、りょご両親と息子さんで、すごいあの進んでいて、モデルケースだと思いますよ。お金の話なんかも、もう全然あの、できる状態なんですか？
うんうん。 そうですね。お金の話も、あの、ま、本当に僕が社会人になってから、大体そういう風に、ま、もしそういう必要になったら、じゃあここから使ってね、みたいな話は聞いていたので。ま、ええ、できる限り、あの、今自分の方でね、家庭は持ってるけど、そっちの方でのお金は、出さなくて済むようにっていうのは、あの、若いうちからね、あの、両親考えてくれてたみたいなので。ま、そこらへんを使いつつ、ま、できる限りね、自分の方でも、ま、やっぱりね、育ててもらった親でもあるから、できる限りのことは、自分でもやりたいなとは思ってるんですけど、やっぱたぶん1人だと全部はね、2人を見切れないとは思うので、やっぱりね、うん、施設とか、そういう、ま、地域的なサポート、そういったものはやっぱり、ま、今のうちからちょっと頼ったりとかね、僕自身も探していくべきなのかななんて、ちょっと考えてます。
はい。 ええ。すごい。うん。 うんうん。 あ、そうです、本当に。 うん。 そうですね、ほんとにあの、1人っ子はね、負担が大きいから、なかなかこう自分が、ね、あのちょき介護長期戦ですから。
うん。
にじゅうねんとかね、にじゅうねん以上、今65歳なんてまだ介護の、ほんとに、ね、85歳以上にの方がほとんどだから、長いはな長い話ですよね。
そうですよね。うんうん。 ええ。 そうですよね。ま、ほんとに、ま、65を超えたら、もう結構ね、高齢になったななんて思うけど、でも社会とかを見てるとね、80過ぎても働いてる方とかもいるし、ま、ほんとに
うーん。 じもう後期高齢者までまだあと10年もある、まだね。うん。
そうなんですよ。だからこそ、なんかもしね、ちょっと今、ま、心臓のそういった手術もしてて、ま、再発がないとは言い切れない状態なので、なんかね、一気にガクンときたまま長く続いちゃったら、まあ、お互い辛いし、ね、そうならないためにもなんかできることやらないとな、なんてちょっとね、モヤモヤしながらも、まあ、できることを模索してるところですね。
うんうん。 うん。 あ、そうなんですね。そんな風にいろいろ対応したり、ご家族とこう話し合いを深めてらっしゃるのを、奥様もご存知なんですか？
そうですね、いやほんとにあの、妻の方も一人っ子なので、やっぱりねその、自分の両親に対しては、あの、ま、自分達で何とか見なきゃいけないっていうところで、で、うちの両親の方が年が上なんですよ。だからまあ、多分、自分もま、年をね、両親が重ねてったら、こういう事必要なるんだろうなって事を考えながら、一緒にちょっと探したりとか、まあ、こういう制度とかもあるよねなんて、ちょっとね、あの、自分の家の方に帰った時に、妻とね、こう相談をしたりっていう事もしてます。
あらら。 うん。 うんうん。 ああ。 うん。 うん。 ああ、じゃあ、あの、年齢が被って無かったのは、良かったですね。
そうですね、多分同時にって来たらね、あの、ま、2人で、4人分っていうのは、さすがにちょっと看づらくなっちゃうので、まあ、だからこそね、やっぱ今のうちに、ちょっと出来る事とか、何かちょっとね、気持ちとしても、こう心構えと言うか、出来る事ってのが他にもあればね、ちょっとやってみたいななんて思うんですけれども。何か他に、ね、ちょっと、出来る事とかってありそうですかね？
うん。 うんうん。 うん。 そ あ、ああのですね、やっぱ介護関係については、その、全国区、じゃあの、介護関係の法律ですとか基準っていうのが、ほんとに、自治体によってまちまちなんですよ。
はい。 うんうん。
あと、その何て言うんですか、そのよく要介護度の判定ですと鑑定もそうですし、あの、施設の混み具合ですとか、施設に入れる基準、そういったものが法律で一元管理されているように見えて、実情は各自治体で、その大きく違ってるのが、あのしざいだ実情だというふうに聞いているので、やっぱり、その奥様の自治あの、旦那様のう自治体でできたことが奥様の、ご両親の自治体でできるとは限らかなかったりするので、でしかもその都度都度アップデートも激しいジャンルではあると思うので、やっぱり、あの、昔はこうだったけど、今はこうだの確認をたまに、されるのがやっぱりお勧めですかね。なんか最近び見てみたりしたことありますか、そういった
ええ。 はい。 うんうん。 ええ。 ああ、そうですね。 あ、はい、あの、ま、最近っていうか、ちょっと前ですね、もう亡くなったんですけど、あの、祖父母の時にね。やっぱこう要介護認定を受ける時って、ああ、これ自治体ごとにそういった方が来てね、直接見て認定をするんだっていうところで、こう基準とかもあったりしたので、そういったものはね、ちょっと、あ、こういう方法でやるんだっていうところの知識はね、その時にはあったんですよ。
うん。 うんうん。 うん。
ただ、うん、それ以降はね、まだ新しいデータとかって見てなかったので、ちょっとこれから、ま、定期的にね、そういった自治体の、ま、データだったりとか、あの、要介護認定とか、そういう、まあ、工程、過程ですかね、そういったものもちょっとこう、まあ、法改正とかもちょっと順応しながらいろいろとね、見ておこうと思います。
うん。 うん。 うん。 うん、長い道のりになりますけれども、頑張ってください。
はい。はい、なんか話聞いていただいて、だいぶ楽になりました。どうもありがとうございました。